なんかプライバシーと利便性、どう折り合いつけたりしてますか？
この問題ってすごく難しくて。あ、はい。あの、ま、私は、ま、IT 系の仕事もしてるんですけれど。あの、ま、周りは女性ばっかりで、中高年の女性が多いんですね。
そうですよね。はい。 あ。はいはい。 あ。なるほど、なるほど。はい。
うーん。で、そうするとですね、あの、ま、ちょっともしかしたら失礼なのかもしれないですけれど、あの、他の中高年の女性たちの、まあ常識とまでは言わないですけど、リテラシーとま、企業人として、今どこの会社でもセキュリティ教育ってすごくやってるじゃないですか。
あ、はい。 はい。 あ、はいはい。
で、その多分その落差がものすごく激しくて あの。
あ、そのその年齢層的な問題で差があるって感じですか？
多分なんですけれど、失礼ながら、あの今どこの企業でもあの入社時ってオリエンテーションをやっているんですね。はい、だから仕事中には SNS に書き込んじゃいけませんよとか。
はい。はい。 あ、はい。 あ、なるほど、はい。
はい。あの、ま、こんなことをするな、あんなことをするな、まだ勝手にダウンロードするな、勝手にインストールするな、ものすごくやっているんですけれど。 あのずっとご家庭にいる方っていうのは多分そういうセキュリティ教育っていうのを受ける機会がないので
はいはい。 あ、なるほど、はい。
はい、なので、あの、すごくカジュアルにあの、こういうので、ここに書いちゃえばいいよね、みたいな感じで言ってきてしまったりするんですね。
あ。 なるほどなるほど。結構、それは、あの、1人だけじゃなくて、何人かっていう感じですか？
そうですね、だから、そのご家庭を持ってる方々は、ご家庭を持ってる方々でやっぱりグループをしてグルーピングされてるじゃないですか。ではい。で、私あの地域の、あの、ま、コミュニティのクラブですね、同好会みたいなのに入ってるんですけれど
あ、はいはい。 あ、はい。 あ、はいはい。
はい、そういうわけで、ま、その企業として接する人でない方々とも接した時に、ちょっとものすごく落差を感じて、結構辛いなって思うことが多いんです。
あ、なるほど、それっていうのは、何て言うんですかね、ちゃんとしたなんていうんですかね、あのその知識を持っていない方が多いって感じですか？
そこまで言うと失礼かもしれないですけれども、例えばその、その SNS の中でも、一部のツールっていうのは、ま、情報漏洩とか何回かこう、ま、ニュースんなったような会社ってありますですよね。
あ、はいはい。 あ、はいはい。
で、そ、う漏洩がまずいってのは、私の漏洩私の銀行口座とか、私の漏洩の他に、実はやっぱり関係性リレーションがバレちゃうとまずいって言われてるんですね。
あ、なるほどなるほど。
はい。例えば、その、自分はいいんだけども、その、娘が一人暮らししているとか
あ、はいはい。
うん。おおばあちゃんが一人暮らししているとか、結局、その、普通の大人はやっぱり家族とか親戚とか関係性を持ってるので、け電話、特に携帯電話だと、ま着信履歴とかの家族登録から、そこら辺がバレちゃうのがま、ひとつのリスクって言われてるんですよね。
はい。 あ、そう、では、ちょっとそこ何て言うんですかね、自分だけの問題じゃなくてやっぱり、家族の問題とかもあの関係してきますよね、こういうプライバシーは。
ほうなんです。で、一人暮らしど、まあ、お嬢さんとか、一人暮らしの高齢者だと、一人暮らしってバレちゃうととっても危険じゃないですか。
そうですよ、それでなんか、変な電話が来たりっていう、ありますもんね、実際。
ほうですね。あの、まあ、お金持ちリストとか世の中には回ってるみたいで。
はい。 あ、そうなんですね。そんそこまでもう色々出ちゃってるんですね。
はい、あのオレオレ詐欺とかでも、あの貧乏なお家にはあんまりかかってこないのは、おそらくそういうリストが回ってんだと思うんですよね。
はい。 なるほど。 把握されてるってことですね。
はい、そうだと思います。
あ、なるほど、それっていうのは、なんでしょう、そういう個人の会社の方から流出してしまってんのか、なんでしょうね、なんかそういうちょっとした登録のあれで、あの結構広まっちゃうって感じなんでしょうかね。
はい、その登録っていうのはすごく多いと思います。一前昔は卒業名簿とか、あの会社員名簿とか、名簿的なものから来たんですけれど、やっぱり今のテクノロジーだと、その関係性、あのこの人たちは家族なんだとか、お付き合いがあるんだとかっていう、そこがちょっとやっぱりきついんですよね。
はい。 はいはい。 はい。 あ、そうですよね。そこであのなんて言うんですかね、あの必要じゃない情報とかもあの向こうに渡ってしまったりとか、自分が望んでないようなことも、むなんかいろ、いろんなとこに回ってるってことは結構やっぱりあのなんて言うんですかね、詳しくならなきゃいけないところではありますもんね。
ね、なんで本当にそういう意味で、あのすごく簡単な気持ちで、軽くカジュアルに、あなたもこのグループに参加してみたいに言われちゃうんですけれど、私はすごい抵抗があって、ちょっとって、もごもごすると、ちょっと付き合いの悪い方よねみたいに思われちゃったりするんですよね。
はい。 あ、はいはい。 あ。 あ、ちなみにどんな感じのなんていうんですか、内容で、何て言うんですかね、そういう方々は、あのもうこれはこれでいいよねとかっていう、なんか安易にやられるんですか？どういう感じのことなんですか？プライバシーの中でも。
やっぱり、彼女たちには言い分があって、もちろん当たり前なんですけれど、例えば、あの学校の連絡網代わりに使っちゃったりとかはあると思うんですよね、お子さんの。
あ、はいはい。 あ、なるほどなるほど。
はい、その SNS のグループグルーピングをですね。
はい。
んで、だからそうすると、やっぱりその、特に、あの、お迎え急に行けなくなったとか、あの急にあの明日の持ち物が変わったっていう時にはそれはお母さん方は密に連絡取らなきゃいけないから、それを使うっていうのも理解もできるし、全然それが悪いとは思わないんですね。
はい。 はい。 あ、はいはい。 なるほど、それっていうのは、なんか、あの、SNS とかアプリとかでってことですか？
そうですね。
あ、なるほど。でもそっからなんかやっぱり情報って知らないところから抜かれるってことですもんね。
そうなんですね。もし情報が、まあ、流出しちゃった場合、自分だけではないっていうリスクをどこまで認識してるかっていうことですよね。
あ、そうですね、最近の、なんていうんですかね、スマホの機能でも、あの位置情報とか共有とか色々あるじゃないですか。
そうですよね。
ああいうのとかもやっぱり、あの、なんていうんしょうか、もちろん、あの、危険だと思って、そういう対策をする方もいると思うんですけど。でも中にはやっぱりそういう方々のように、あ、あの気にしてないっていうか、あの、あまり、まあ、あの、なんていうんですか、まあ、そうですね、気にされない方も多いと思うんですけど、そういう位置情報とかの、あの、進化とかどう考えられますか？
ま、も、おっしゃる通りだと思います。あの、位置情報も、まあ、ほんとに危険だから若いお嬢さんが一人暮らしっていう意味での危険、お子さんがひとりって意味での危険もあれば。逆にちょっとあの間抜けな危険なんですけれど、まあ、会社をサボってちょっとなんか旅行に行ってたとかね、そういう危険も <chuckles> ちょっと。まあ、危険は危険なんだけど、それもあって。ま、とにかく位置情報も確かにあのセンシティブ情報に分類されると思いますし、本当に危険な情報であるっていうことは変わりないと思うんですよね。
あ、はい。はい。そうではい。 あ、はい。 あ、なるほど、はいはい。 あ、はいはい。 あ、なるほど、なんか、あの、キャッシュレス決済とかも最近結構増えてきてると思うんですけど、なんか
はい。
何ですか、その結構そこでも結構個人情報の開示とか色々、なんか出てきてると思うんですけど、それ、どこまでなら許容できるっていう、キャッシュレス決済は結構あの使ってる方ですか？
ああ、ん、あの、私はキャッシュレスはあの交通系の IC カードのみで、あのはい、特にそのポリシーがあるとかっていうわけじゃないんですけれども
あ、はいはい。 はい。
あの、ま、やっぱり出始めの頃って大体事故が起こるっていう風に思っているので。
あ、確かに確かに、はい。
はい。なので、あの、すごくたくさんキャッシュレスけし決済の会社あのあのバーチャルな決済の会社が出た時には、自分は一切登録はしなかったんですね。
はい。 あ、なるほどなるほど。あ。
はい。で、あと私、海外にいた時に、実際にその自分のクレジット番号を盗まれた経験があって。
あ、そうなんですね。はいはい。どんな感じではい。
はい。あの、わざわわざわざ海外に行くので、チップ入りの当時珍しいのを作っていったんです。
あ、はい。
はい。で、現地でスーパーで、あ、クレジットカードで、なんかそこで登録番号ピピッて入れてみたいなことをしたらですね。あの、おかんから母から電話が来て「あの、何々銀行がね、『電話して欲しい』って言うんだよ」ってわざわざその国際通話で言ってきたわけです。
はい。 はい。 なるほど、かなり緊急で。はい。
え、で、え、なんだろうと思って電話したら、あ、何々様ですかと。で、あなた様はタイヤを3本買われましたかって言うんですよ。車の。タイヤです。で、いや、私はここにね、あの、ま、り留学で来ているので、そんな車なんか持ってないんで、タイヤも買うはずないじゃないですか。
タイヤです、あ、タイヤ、はい、はいはい。 はい。そりゃそうですね、はい。
はい、そしたら、あ、じゃもうこれは不正利用なんであの止めますねって言って。ま、あの北米なんですけど、も、現地でいうところのオートバックスみたいなところで、もうスノータイヤを3本買われちゃったみたいです。
はいはい。 あ、はい。 なるほど。はいはい。それそれは原因としては何でしょうかね。それクレジットカード出したからですか？
うん、す。<laughs> うん。 も。 あ、これはもう本当にあの本当かどうかはわからないですけれども、あの、北米ってカードを入れた時に、その当時は、その場であの暗証番号を指でピピッと押してくださいだったんですね。で、やっぱり周りで見てる人っていうのがやっぱり、ま、そういう窃盗集団的な人がいるみたいなんですよね。
はい。 あ、はいはい。 あ、じゃ、もう、一般人のふりをして結構監視っていうか、その一瞬を見られたって感じですかね？
うん。 うま、そうですね、もうその、だから、その、向こうの、その、ガイダンスっていうか、ま、案内だと、ATM を使う時にはそこの、いちいちいちその部品とかを触って、変な突起が出てないか、で、そこにわかんないように隠しカメラとか、遠隔の中継カメラがあって
はい。 あ、はいはい。 ああ。 そっちですね。カメラ、ちょっと隠しカメラ的なあれですね。
はい。
はいはい。
で、ま指の動きとか解析されちゃって、ま、それでやられちゃうっていう話なんで、私日本に帰ってきてからも、いつもなんか怪しい人と思われているかもしれないけれども、ATM はこう色々触って何もないことを確認してるんです。
はいはい。 あ、なるほど、でも、結構そういうのってなんか分かりやすく、なんていうんですかね、気づくもんなんですか？結構、なんていうんですかね、結構ちっちゃいカメラで、あの監視されてると、なかなか気づきづらいと思うんですけど、どうやって対策するんですかね、そういうのは。
えっとですね、その、ま、そういった番組を見ると事例が出てるんですけど、まず分かりにくいですね。その、あの、明らかに丸のなんか突起がっていうのもあるんですけど、あの私がその番組で見たのは、あの普通の、その、まあなんていうか、壁っていうかありますよね。その暗証番号を押すボタンのところってちょっと囲まれてますよね、プラスチックとかで。はい。あそこをそっくり内側に、さらに二重底みたいにして囲んじゃうんですよ。
はい。 そうですよね。 はい。 あ、ありますね。はいはい。 あ、なるほどなるほど。もう全然分かり分からないような感じでやられるんですね。は。
はい。 そんです、そうなんです。 なんで、もう普通の人はなんか出っ張ってるとかいうわけじゃないから、別に何も考えずに、あのあれしちゃう、あの、暗証番号入れちゃうみたいな、そんな感じなんですよね。
はい。 あ、なるほど。まあ、対策しようと思っても、やっぱり厳しい時は、もう見抜けない時もありますけどね、そういうのは。
そうですね。はい。
あ、なるほど。なんか、あの、企業やなんか自治体が、なんか利便性を優先しがちな時になんか、利用者としてどこまで自己防衛すればいいとかってあったりしますか？
まあ、そうですね。難しいですけれども、やっぱり判断基準としては、これが漏れた時に、どれぐらいのリスクかっていうのを常々考えていることだと思うんですね。なので、私は最近、バーチャルクレジットカードを使い始めて。
あ、なるほどなるほ あ、はいはい。どんな感じのメリットがあるんですか？
あ、はい。これはですね、Suica のようにチャージをして使えるクレジットカードなんです。
あ、なるほどなるほど。結構はいはい。あ、普通のクレジットカードとは結構全然違う感じですか、ん？
はい、なんでこあ、どうぞ。 はい、あの、物理カードもちゃんと言えば発行してくれるんですね。だから一見は普通のカードで、ま、ナンバーレスっていうか、ナンバーが印字されてない普通のカードなんですけれども、はい、ただ、あの、オンライン上で好きにチャージできるので、ま、これが盗まれても、3万円とか5万円とかで済んじゃうってやつなんですね。
はい。 はい。 あ、なるほどなるほど。その、なんてゆうんですかね、カードにどんどんどんどん、あの、支払ったものが溜まるのではなくて、あの、スマパスモ式に、あの、使えるって感じですね。
そです、そうです。そうですそうです。
あ、なるほどなるほど。それは、あの、なんでですかね、世界でも、ど海外とかでも使えるんですか？日本だけてかいあ、はいはい。
日本でも使えますし、あの、私が使ってるのは、ま、アメリカの会社のものなんですけれども、はい、あの、日本でもちゃんと普通に、あの、家電量販店とかでもオンラインショップでも全然使えます。
あ、なるほど、はい。 あ、なるほどなるほど。じゃ、特に、あ、かりクレジットカードとかの使用とかも、やっぱり、特に海外とか行く際は気をつけた方がいいってことすよね？
ほうですね。やっぱり、それがなくなっちゃった時に、そのカード番号を止めるとかっていう必要もないし
あ、はいはい。
はい。ま、すごく便利だなと、あの、ま、そういった、裏をかくとゆうか、防御のためのさらに便利ツールもできてるんだなっていう感じがします。
はい。 あ、なるほどなるほど。なんか色々、あの、そうゆう経験されたと思うんですけど、なんか、あの、ま、そうゆうプライバシーとかそうゆうキャッシュレス決済とかにあまり詳しくない方でも、なんか気を付けるべき点とか、あ、個人的になんかすぐできる習慣とかって、なんアドバイスとかあったりしますか？
ええ。 あ、やっぱり、繰り返しになりますけれども、バレてもいいもの、ここまでだったらバレちゃってもいいってゆうラインを、まあ、自分とかご家族で話し、て、例えば、今のこのバーチャルクレジットだったら、これなくしちゃっていいよねとか、これだけの情報だったら出ちゃってもいいよねとか、そうゆうラインを話し合っておくっていうのがいいんじゃないでしょうか。
はい。 あ、はいはい。 あ、なるほど。 あ、それと、まあ、もう自分で気をつけるしかないですよね、あとは。
そですね。はい。
あ、なるほど、あ、今日は色々とお話聞き楽しかったです。ありがとうございました。
あ、私も。ありがとうございました。失礼いたします。
はい、れ、します。